Aham. Imagina, e se a gente tentasse incluir isso no meio da semana? Você acha que como se fosse uma uma recompensa, né. Eu estava pensando hum, pra mim a quarta-feira é o pior dia da semana, sabe, é o dia é mais chato porque eu não nem estou no começo da semana, mas também não estou no final, né. Então é tipo aquele dia que eu tipo, parece que o dia não acaba nunca, pra mim é a quarta.
Uhum. Sim. Não, está no final. <chuckles> E isso, é aquele dia longo.
Aham. E a minha vontade era ver se eu conseguiria, mesmo que o dia seja cansativo, o dia longo, se eu conseguisse, né, pôr o meu hobby ali. Você acha que funcionaria usar como recompensa, mesmo cansado? Porque eu trabalho no computador, então a minha mente está cansada, meu corpo não, né. Então eu boto algum hobby, seja a música ou seja o tênis, pra o pra quarta-feira e quinta-feira eu acordo, acho que, até com mais energia, mais alegre, mais pronto, né, para o para o trabalho também. Você você acha que funcionaria assim?
Aham. Sim. É verdade. Com mais energia. Ah, sim, com certeza. E também, assim, se é algo que funciona melhor pra você porque cada pessoa é diferente, né? Tem gente que, por exemplo, na quarta-feira, seria um dos piores dias porque eles estariam no meio da semana super atarefados. Mas como você vê como uma recompensa, o seu ponto de vista já, tipo, já faz toda a diferença. Sabe, então
Isso é verdade. Pois é. É, eu consi eu consigo ver isso, mas realmente, como a gente acabou de falar, como uma recompensa, né. Consigo ver isso como tipo: "Ok, eu vou fazer algo algo diferente? Tá, sim, vou. Mas isso vai me tomar o meu tempo todo?", não, vou estar livre, né. O trabalho já vai tá vai ter terminado, né. E com certeza vai me fazer bem também, né. Eu tenho quase certeza de que, se eu tirar, ali, né, a minha quarta-feira terminando o trabalho, né, pra ir jogar um tênis, a minha quinta-feira e minha sexta-feira, eu acho que eu vou ser muito mais produtivo. Tipo, falando sério mesmo, pensando aqui na minha realidade, né, no meu tempo, com certeza eu vou ter muito mais, ah, vontade pra fazer as coisas, né.
Isso. Uhum. Com certeza. Aham. Muito mais produtivo. Aham. Ah, perfeito. Então, assim, se de fato funcionaria pra você, eu te a aconselho: vai com tudo! <chuckles> Porque nada melhor, né, do que a gente tem aquela coisa, assim, que nos revigora no meio da semana, né, algo que faz a até quebra mesmo a monotoni aquela coisa mais chata ali monótona do do da semana.
<chuckles> Pronto, pronto. Eu vou comprar, acho que sim. Com certeza. Pois é. Sim, sim. Sim, porque a minha rotina, ela é um pouco monótona mesmo. Eu acho que toda rotina de trabalho, trabalho, a não ser que você faça o que você ama, né, relacionado à arte ou à música. Eu acho que se eu trabalhasse com música 100%, eu acho que não seria tão monótono ou tão chato. Mas é aquilo, é trabalho, né. Se não fosse trabalho, a gente não <chuckles> não ganhava dinheiro também. Mas olha, muitíssimo obrigado pelas suas dicas, por pelo tempo que você tirou, aí, pra falar comigo também. Te agradeço imensamente. Você me ajudou muito mesmo e eu vou tentar pôr em prática todas as dicas que você me deu, está bem? Muito obrigado.
Uhum. É. Sim. Aham. Exato. Com certeza. Claro. Ah, perfeito. Imagina fu fico muito feliz em poder ajudar, vai que dá certo aí, pode ir sem medo. E qualquer coisa que você precisar, qualquer outra dica, eu estou por aqui. Tchau, tchau. Até a próxi
Está bem. Tchau tchau, até a próxima. Obrigado.